Halo.
Halo, selamat pagi Mas.
Iya, bener mas. Selamat pagi juga Mbak.
Oke, gimana nih kabarnya Mas? <chuckles>
<chuckles> Baik, kabar sehat juga dan, ah, pastinya tetep semangat ya pagi-pagi gini, gitu. Kalau kamu sendiri nih gimana kabarnya?
Iya. Harus, Mas. Alhamdulillah baik, Mas. <chuckles> Di pagi yang cerah ini. <chuckles>
Wah, mantap mantap mantap. Okelah sip, gitu. Nah, pagi ini ngobrolin apa nih enaknya gitu?
Oke. Mhm?